Ờ, cái đam mê của mình thật ra cũng hông phải là cái điều này cái điều gì khó khăn đâu. Nhưng mà mình là một người muốn theo mình là một người có thể thiên hướng s theo kiểu là s s startup á bạn. Nên là mình luôn luôn muốn là đi ra ngoài khởi nghiệp. Khởi nghiệp là mở một cái, a, mở một cái mô hình kinh doanh về trò chơi cho các em nhỏ. Thì ba mẹ của mình nói rằng là, ờ, các em nhỏ bây giờ là nó có rất là nhiều sự lựa chọn nè. Cũng như là nó không có muốn, <clears throat> gọi là sao ta, hông có muốn đi ra ngoài chơi nhiều mà muốn ở nhà chơi điện tử thôi. Hoặc là có thể là, ờ, khi mà mình mở ra một cái cửa hàng để mình kinh doanh á, ờ, thì bây giờ nó dễ bị, ờ, ví dụ như là, ờ, dễ bị, ờ, không có được thành công, dễ bị thất bại. Nên là ba mẹ mình thì không có muốn mình, ờ, đi theo cái công việc này lắm đâu. Nên là, gọi là sao ta, mình cảm thấy rằng là công việc này nó không hẳn là tệ nhưng mà nó không có đem lại cho mình một cái cái cái sự, ờ, ổn định đâu. Mà cái công việc hiện tại của mình đang làm nè, một cái công việc mà có thể kiếm kiếm được nhiều tiền nè, thì nó nó là một cái công việc có thể là ổn định đi. Nhưng mà mình không có cái niềm đam mê trong đó thì từ đó á bạn, mình nó không khiến cho mình cảm thấy là vui đâu, hay là mình tự hào nào mà ngày nào, trời ơi, mình xuống dưới với dưới dưới bếp mình than với ba mẹ của mình rằng là "Trời ơi, hôm nay con không muốn đi làm đâu, con hông muốn tới cái công ty đó nữa, cái công ty nó đang mang cho con rất là nhiều sự áp lực". Mặc dù nha, công việc rất là nhẹ nè, không có cái gì, gọi là, áp lực luôn. Nhưng mà áp lực ở đây đó chính là áp lực về cái cái, ờ, gọi là sao ta, áp lực về cái cảm xúc của mình. Ờ, đúng rồi á bạn, rất là khó chịu.
Ừm Ờ. Ừm. Ừm, đúng. Ừm. Ờ, đúng đó. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng thật. Ừm. <laughs> Ôi, trời ơi. Ừm. Thế bản thân cái công việc ha. Ờ. Ờ, mình cũng rất là hiểu tình trạng của bạn. Hiện tại bạn đang cảm thấy cái công việc của bản thân làm thì nó không được có ý nghĩa lắm nhỉ. Nhưng mà đặt ở cái góc nhìn của ba mẹ thì mình cũng rất là hiểu cái góc nhìn của ba mẹ luôn. Nhìn thấy con đang có một cái công việc ổn định mà lại vứt đi để làm sang một cái công việc khác nó khá là khá là, gọi là, không thấy có một cái tương lai gì lắm thì công nhận là rất là đáng lo lắng thật. Nhưng mà bạn cũng đừng lo nhá. Nói chung là bạn cứ đủ đam mê thì bạn sẽ thành công thôi. Thế thì không biết là bạn có thể chia sẻ cho mình thật lòng ấy, đấy là bạn có phải là một cái người, gọi là, sẵn sàng có thể, gọi là, mạo hiểm không? Sẵn sàng, gọi là, chịu mạo hiểm những cái mạo hiểm rủi ro cao không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. À, vậy hả?

À, thực ra thì, ờ, cái tình hình tài chính của mình hiện tại bây giờ đang rất là ổn nha. Ờ, 1 tháng các bạn thì mình làm mình làm cũng có thể là trên 10 đi. Nên là mình cảm thấy đây chính là một ờ, khá là nhiều. Với cả là mình thì chưa có lập gia đình. Nhưng mà á, mỗi tháng á bạn thì cái hóa đơn tiền điện nó vẫn đến. Thì mình là người, kiểu như là, mình lớn rồi ấy bạn, thì mình cũng xin phép ba mẹ rằng là, ờ, mình sẽ trả tiền ờ, trả tiền điện nè, trả tiền nước cho gia đình của mình nè. Hoặc cái điều mà quan trọng nhất bây giờ của mình đó chính là ba mẹ đang trông chờ mình có một cái công việc ổn định. Và khi mà ba mẹ mình nghe thấy mình theo đuổi cái đam mê của mình á bạn, ờ, theo đuổi một công việc theo đam mê của mình á, thì ba mẹ mình cho rằng là, ờ, đây là một công việc không có ổn định không có ổn định cho lắm. Mà nếu như mình làm cái công việc này á, thì nó vừa ổn định nè, mà nó vừa có thể là kiếm được rất là nhiều tiền. Thế nên là, ừm, mình cảm thấy là cuộc sống nó không cuộc sống của mình nó không thể nào nó được, ừm, có một cái sự cảm hứng luôn các bạn. Mình cảm thấy, ờ, rất là khó lựa chọn luôn á.
Ừm, tốt rồi đó. À. <chuckles> Ừm. Ừm. À. Vậy ha. Ừm. À. Ừm. Ừm, đúng nhỉ!